Mh-mh.
Funziona molto di più. Poi naturalmente ci stanno quelli che stanno a New York, ma che te lo dico a fare, New York è un altro mondo. E esatto, esatto. Eh sì, quello sì.
Vabbè lì girano più soldi, però costa anche di più la vita, eh. Cioè la vita lì non è che costa poco, devi devi pre
No, infatti secondo me là devi andà già con una bella una bella base, diciamo.
Eh, ti devi saper muovere, sì, perché sennò rischi che, mhmm, cioè rischi che ti ritrovi proprio come un pesce fuor d'acqua, no?
Certo, sì, no, ma infatti non sarebbe no, quella non è non l'ho neanche mai contemplata, perché non s non sarei neanche a mio agio, mi sentirei, come dici tu, un pesce fuor d'acqua. Troppo grande, troppo caos, troppo tutto, insomma.
Eh. Sì, sì, sì. Pensa che io io ho conosciuto dei signori che lavorano appunto fanno delle bancarelle così e hanno anche pezzi di artigianato, e loro andavano a New York perché avevano degli amici, perché qui è illegale, insomma, tipo, mhmm, come dire, prendere fossili, okay? Loro vendevano i fossili e quindi mi dicevano: “Qua in Italia è tutto illegale, quindi andiamo a New York, prendiamo i fossili, siamo X mesi lì e poi torniamo in Italia e vendiamo le cose che abbiamo preso lì, perché lì è legale prendere i fossili, appunto. Mentre qui no.” <chuckles> Quindi diciamo che l l'Italia mette delle limitazioni anche a livello di leggi proprio, e non è che però
Sì, però Ah-ah. Sì. Ok ah, okay. Mh, mh, mh. Cioè, capito? Sì, sì, ma l'Italia l'Italia invece che invogliarti, ecco, a fare magari un un tuo business, qualunque esso sia, ti ti sembra che ti vuole segà le gambe.

Ma allo l'obiettivo importante, a parte riuscire a raggiungere una stabilità economica tranquilla, in questo momento ceh è un po' visti i tempi che corrono è abbastanza difficile a volte.
Okay. Eh, purtroppo sì. Sì.
Eh, tra le varie cose quando pensi di di poter stare tranquillo arriva qualcosa da pagare, non si sa da dove. <chuckles>
L'imprevist dici, del momento.
Esatto esatto. Però no vabbè, a parte quello, riuscire ad avere un mio un mio business appunto che mi permetta sia di stare tranquilla economicamente, ma anche di insomma, di di gestirmela io un po' come voglio no. Quindi è avere avere delle libertà. Ma in realtà, diciamo che mi vorrei "buttare" tra virgolette sul su roba di artigianato, diciamo così.
Son d'accordo. Mh-mh. Che bello, sì. E che genere di business stai lavorando? Certo. Bello, okay, quindi roba di di vestiti oppure roba di qualcosa tipo vasi?
Roba più di case, esatto, roba di complementi di arredo, queste cose qua e poi magari sfociare anche nell'arte, cioè, tipo fare mostr is eh, isa installazioni, mostre, cose così. Sarebbe sarebbe un bel cioè, s è proprio il mio mondo, quindi se riuscissi a far una cosa del genere sarei veramente tanto soddisfatta, insomma.
Ah. Okay, comunque è arte. Bello, sì, sì, sì. Mh-mh. Vorresti fare una mostra di quello che crei, no?
Esatto, sì.
E hai mai pensato a provare a cercare di sentirti come se ci stessi già riuscendo? Cioè, come se piano piano stessi creando passo passo, mattone dopo mattone, quello che ti serve?
E Sicuramente sicuramente mi viene sai, come si dice, da sognare, no, a volte immagini, viaggi, no, che fa bene, anche quello ci vuole. Ehm riuscire oh sto iniziando ad avere dei feedback da persone estranee che comunque fanno piacere perché comunque non è che dici: "So' parenti o amici che magari te lo dicono così perché sei tu." Quindi pure quello, ricevere un un parere esterno sicuramente mi aiuta a livello di di autostima insomma.
Certo. No, no, infatti.